Привет. Смотри, я хочу обратиться к тебе за советом и, скорее всего, чуть-чуть, конечно, и пожаловаться. Последнее время я чувствую вину за пропуски тренировок, из-за усталости, и из-за проблемами со здоровьем. Ты знаешь, я щас нахожусь, э, в таком моменте, где я, э, раньше всегда всем советовала заниматься в 1 очередь спортом, особенно женщинам, потому что нам, а, тонус и мышцы очень важны, особенно когда мы уже стареем, становимся становимся взр становимся взрослее. И я щас на данный момент находу нахо а, э, пр даже скорее всего, а, принадлежу к категории женщинам, которая всем что-то советует, а сама уже не делает. И мне, конечно, и стыдно, и как-то я всё-таки думаю мне надо разлю разрулить эту ситуацию.
Мгм. Мгм. Да. Твои чувства очень понятны на самом деле, когда ты привыкла к 1, например, образу жизни, как ты говоришь, к тренировкам, всегда была спортивной, всем советовала, и вдруг, а, сама чувствуешь, что не можешь его придерживаться. А давай, а, шаг за шагом разберёмся, в чём вот, как ты считаешь, главные причины того, что ты, а, например, пропускаешь тренировки, или у тебя большие перерывы между тренировками. Это связано с общим самочувствием, или, может быть, какие-то проблемы по здоровью существуют?
Да. Да, ты знаешь, у меня всё началось, э, с того момента, то есть я была очень активной, занималась спортом, а в основном, а, я занималась, а, я поднимала камни, но я з ухаживала за собой, хорошее питание. И в какой-то момент в 1 очередь у меня начало страдать именно питание. Я никак не могла понять, потому что я понимала, давала себе полный отчет, что питание тоже это считай 80 %, э, всего вот этого в этого, чтобы содержать себя форме, быть здоровой, а 20 % это всё-таки спорт, да. И пер да, питание у меня начало шатать, расшатываться 1. И я смотрю, что-то с питанием плохо, но я всё это время я тренировалась, всё равно думала, все-таки как-то я переборю себя, потому что чаще всего у меня так и бывало. То есть если я продолжаю заниматься спортом, в конце концов питание как-то подтягивалось. И я смотрю, что вот этого, знаешь не получается. И потихонечку я начала понимать, что это всё-таки зд связано у меня со здоровьем, с гормональным дисбалансом, на что я начала ходить к врачу. Я со здоровьем в принципе всё решила, но к спорту так и не смогла вернуться. Отчасти это потому, что я начала работать. И раньше до этого я не работала, я в основном следила за домом, за детьми. И когда я начала работать, так спорт у меня вообще отпал.
М. Да, питание очень важно. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Да, из-за, наверное, по причине того, что мало времени да, на него уже стало?
Да, в последнее время конечно э, ты знаешь, я ещё всем говорила, что это, а, это какие-то пс все о отмазки, то есть у тя времени не хватает. Можно же здесь 10 минут украсть, здесь, м, 10 минут укоротить, и за 20 минут можно сделать какой-то спорт. И вот ты знаешь вот, катастрофически не получается.
Меньше. Мгм. Мгм. Не получается. Да, хорошо, давай разберемся. Всё-таки, ты упомянула, что были проблемы с питанием, а, то есть в каком виде они проявлялись? Например, ты ела какую-то нездоровую пищу или, э, несбалансированное питание так, что ты не получала достаточное количество элементов, а, и поэтому чувствовала усталость постоянную? Как это проявлялось?
Ты знаешь, больше скорее всего это переедание. То есть в любой форме. Да, в любой форме, даже если это, а, было очень даже полезная еда, то что слишком много его тоже было. То есть у меня порции начали становиться, да, большими, и, соответственно, я стала поправляться. И сладкое.
А, переедание. Мгм. Объём был, да, большой? Мгм. И, то есть проблема была Мгм.
Да, да, и много еды. И начала я, начала замечать, что я налегаю на много сладкого, то есть я после еды обязательно что-то должна съесть сладкого. Такого у меня раньше не было.
А. То есть это появлялось и во время интенсивных тренировок, да?
Тренировки, они, как всегда, и были, то есть, э, тренировки у меня, считай, не менялись, потому что, а, силовые вот эти тренировки которые, я очень люблю силовые тренировки. Ам, кар кардиотренировки я не совсем люблю, и я люблю с силовые тренировки. И они у меня, а, например, могут от 20 минут до 40 минут в день. То есть мне, если надо где-то мне себе сделать время, это должно быть от 20 до 40 минут в день.
Силовые. Мгм. Мгм. Мгм. Да, понимаю. Смотри, что можно сделать ст в твоей ситуации. Можно, например, начать, а, с небольших тренировок, и не слишком интенсивных. Несмотря на то, что ты упомянула, что ты очень любишь силовые, можно, например, рассмотреть такие, менее энергозатратные тренировки, например, как пилатес, или йога. Потому что они вроде бы как и тренировки, то есть, а, мышцы работают, и в целом мышечный тонус, он, конечно, придёт в норму. Но и с другой стороны- это и растяжка, и расслабление, и как бы нормализация такого психологического баланса. То есть, можно начать с них. И, наверное, т через какое-то время ты должна почувствовать, э, во-первых, своё тело уже лучше подготовленным, а, мышцы, например, более в тонусе и, а, такая, заряд энергии, которая будет возвращаться постепенно. Ам
Хорошо. Мгм. Да. А, как как если я тебя понимаю правильно, чем уходить на силовые тренировки по 40 минут, начать что-то и из чего-то более щадящего, которое более да, ще а, хорошо. Хорошо. Это хор да, мне это нравится.
Мгм. Да. Чтобы, м, м. Мгм. Плюс, если у тебя, например, есть проблемы со сном, или лишний стресс, то это к тому, что норм нормализует твое физическое состояние, это ещё нормализует и психологическое состояние, и поможет, э, уснуть, возможно, и как-то минимизировать стресс, и такую слабость. Так что я бы советовала для начала рассмотреть эти занятия. Они не займут очень много времени, но тоже по желанию. Но мне кажется, полчаса вполне хватит на 1 тренировку, если их выполнять, например, 2-3 раза в неделю для начала. А, это будет очень хорошим толчком для тебя вот, э, как бы вернуться в то время, когда ты очень упорно занималась.
Мгм. Да. Хорошо. Да. А смотри, а как ты думаешь, а, вот, а ходьбе? Я люблю ходить, я не люблю бегать, я до этого тоже говорила тебе, что я не люблю карди кардиопрограммы, я люблю ходить я люблю. То есть я могу, я живу в лесу, и я могу ходить. То есть, а, как ты думаешь, ходьба поможет мне?
Мгм. Мгм. Да, конечно, особенно быстрая ходьба вполне хорошая замена, а, бегу, особенно если мы говорим о беге на беговых дорожках в залах. Э, конечно, может быть, э, и скучно, и утомительно, и неинтересно, и душно, и в целом, а, когда на свежем воздухе не бег, а даже ходьба, или быстрый шаг, это намного полезнее будет. И плюс опять же не только для физического, но и для психологического баланса, ты будешь наблюдать природу вокруг, дышать свежим воздухом- это всё намного полезнее. Так что да, если тебе нравится ходить, гулять, то обязательно включи это в свою, а, еж ежедневную, может быть, не ежедневный, но несколько раз в неделю, график. Можно чередовать, например, да. 1 раз, э, в неделю делать, а, йогу, или пилатес, какие-то такие занятия, которые всё-таки требуют, э, немножко нагрузки на мышцы, на все группы мышц, а в какие-то дни для разгрузки просто погулять или походить. Это будет идеальным началом, мне кажется, чтобы вернуться в то состояние, в которое ты хочешь.
Мгм. Да. Да, да. М. Хорошо. Мгм. Да. В нужный тонус, да? А что ты мне посоветуешь насчет, например, сна? Вот у меня сон тоже непонятный. Иногда ч по частью, ты знаешь, э, бывает, когда говорят, что если у тебя нету времени, нет времени заниматься спортом утром, занимайся вечером. А у меня такое состояние, так-то в 8, к 8 часам но вечера я уже очень сильно устаю, и хочу спать, вот прям засыпаю. Мне дети говорят: "Мама, э, давай вместе какой-нибудь фильм посмотрим." А я им говорю: "Хорошо." Сажусь на диван, и 1 5 минут я засыпаю. И вот, а что ты мне можешь посоветовать насчет сна, тут гигиены сна? Как-то мне надо и это поменять, изменить что-то?
Мгм. Мгм. Мгм. То есть ты бы хотела меньше уставать, и дольше быть, э, активной, да? И чтобы сдвинуть сон попозже.
Да, я думаю, да, ты мне уже сказала вот пилатес поделать, чтобы расслабиться. А есть еще какие-то, там, методы, чтобы помочь мне расслабиться, и как-то, правильно как-то распределить свой день?
Я правильно поняла? Мгм. Ну, нужно понять, почему ты хочешь очень спать в это время. Например, если ты ла встаёшь, к примеру, в утра, или очень рано, то это вполне объяснимо, что, потому что день начинается очень рано. Если встаёшь не рано, но хочешь спать очень рано, возможно, у тебя нет достаточно энергии в течение дня. И здесь тоже надо искать причины, почему её нет. Если ты говоришь, что всё в порядке с питанием, ты нормализовала, и оно сбалансировано, и ты получаешь все питательные, например, вещества, которые необходимы организму, то может быть психологические какие-то проблемы. М. Та же самая апатия, она тоже может вызывать постоянное желание спать, например. И эти проблемы, возможно, уже можно решать даже с психологом, если они действительно существуют. Вот как ты считаешь, они могут у тебя существовать?
Мгм. М. Да. Мгм. Да. Мгм. Ты знаешь, когда ты сказала: "Может ты рано просыпаешься?" Сначала подумала я на это, да. Я на самом деле очень рано просыпаюсь. Я просыпаюсь где-то полшестого утра, иногда и в 5, потому что надо просыпаться очень рано, а, готовить детям завтрак, обед в школу, чтобы они забирали, потом сразу сажусь за работу. И, скорее всего, это тоже как фактор. Но да, еще есть вот это знаешь, психологическая усталость, все-таки тоже есть. То есть из изнашивается организм, чуть-чуть я понимаю, что есть такое, сушты перерабатываю что ли себя.
Мгм. М. Это очень рано. Мгм. Мгм. Слушай, да, ну тогда всё объяснимо, тут вообще нет вопросов. Ты устаёшь, ну, потому что и делаешь много, и встаёшь рано. А с другой стороны, вот как я уже говорила, если включить небольшие тренировки, такие, а, не си не слишком интенсивные в свой график, то, мне кажется, они помогут тебе восполнить даже эту энергию, которую ты очень сильно тратишь в течение дня. И мне кажется, после нескольких, может быть, недель или 1 месяца, как у тебя получится понаблюдать за своим состоянием, мне кажется, энергия всё-таки должна вернуться.
Мгм. Понятно. А, хорошо. То есть, э, мне по этой траектории, как-то если я сделаю новый план, продержаться какое-то время, и посмотреть, как это на меня подействует, не так ли?
Мгм. Да, я считаю, это будет отличным началом, которое тебе поможет, и как раз решить твои проблемы, и с как начать снова тренировки и как, э, оставаться более бодрой в течение дня.
А, хорошо. Да. Спасибо те большое за все твои заметки, и советы, мне очень понравилось.
Да не за что! Удачи!